آه، كان السَمَك ده بيبقى صاحي، وبعدين سَمَك بيتدّبح، يعني مش سَمَك حتّى بيم م جاي ميِّت أو بيموت، لأ بيتدّبح. يعني آه والله <giggles> والله كان اسمه قراميط، اسمه قرمَط، قرموط، قرموط آه، قرموط أو قراميط، حاجة من الحاجات دي كده يعني. ف
<tsk> إيه ده؟ <giggles> آه. وأنت كنت بتحب السَمَك كُلّه إلّا النوع ده.
إلّا النوع ده، يعني كان يو كان أيوم أسود برضه لمّا نيجيب اللي هو من ال اللي هو القراميط ده لإن كانت حتّى والدتي بتكره موضوع القراميط ده لإنه كان بيتدّبح، وكان بيعَض وكان بيجري وكان يعني كان بُصّي، بيتفسّح في ال يعني معايا ما ماما لمّا بيجيبه بابا، كان ماما بتقعُد تقول لي: "تعالَ معايا بقى عشان تمسك إيه، عشان لمّا يجري تمسكه." أمسكه أمسكه. <giggles> فده كان من نوع من الأسماك اللي كان كان هو بيحبّه جدًا، يعني لمّا كان يحب سَمَك يجيب قراميط دوّة، كان لحمه كتير كده وبتاع وكان لم ما سَمَك بيتدبح أنا كان غريب بصراحة يعني، بس كنت لاحظت إن هو بياكلوه في الأرياف أكتر، يعني كان في الأرياف الناس كان بتحبّه أوي في الأرياف يعني عشان كان ساعتها كُنّا في أرياف وكده، فكان ده ال السَمَك المُحبَّب يعني في الفترة دي، بس أنا ما كانش داخل دماغي خ ما ما مش مش داخل دماغي السَمَك بيجري وعَمّال أجري وراه وهو يطهو مش مقتنع أنا. <chuckles>
إمم. أيوه. <giggles> <laughs> إمم. إمم. أيوه هو غريب بصراحة. اهم. إمم أيوه أنت مش مقتنع يعني إيه سمك بيتدبِح، فأنت مش مش متقبل إنك بتكون بتاكله أصلًا.
آه، وراسه كانت غريبة وكان غريب بصراحة، كان السَمَك ده، بس كان يجيبه بقى في مناسبة إيه، كان يجيبه مثلًا كان يوم خميس مثلًا يحب يجيبه يوم الخميس مثلًا، يقوم جايبه من الخميس دوّة ال البتاع ده كان اسمه الأراميط ده، والبَطّة بقى يوم الجمعة دي، فكان يومين بصراحة كنت باحاول أهرب منهم.
إمم. آه. إمم. أيوه.